Wow! <laughs> Kiểu như, cứ đặt mục tiêu nhỏ rồi dần dần mình cũng vượt qua hết, rồi mình là thuộc hết nguyên bảng chữ cái luôn, đúng hông bạn?
Ừ, đúng rồi đấy. Nói chung là dù là một cái bậc thang cao đến mấy, thì cũng sẽ phải bắt đầu từ một cái bước đầu tiên.
Ừm. Đúng, chính xác luôn. Ờ, kiểu như, sau khi mà bạn, gọi là, học lại như vậy á, thì bạn có cảm thấy mình thay đổi ra sao hông? Như, kiểu, trưởng thành hơn, hay là cảm thấy mình có tính cách ra sao á?
Ồ, thật ra là sau khi mà học, ừm, lại như thế, thì mình mình cảm thấy là đấy là một cái điều mà rất là tốt bởi vì là sau đấy, tại vì là thành tích tiếng Nhật của mình cũng khá là tốt này, ờ, mình cũng kiếm được một cái trường đại học đúng ý mình, và mình cũng kiếm được một cái công việc đúng ý mình. Và mình cảm thấy là, ơ, mình cảm thấy là may mắn, bởi vì rằng là hồi đấy mình đã quyết định từ bỏ cái việc vẽ, để, ờ, quay sang học cái tiếng Nhật này.
Ừm. Ờ. À. Ờ, như, kiểu, như bạn cảm thấy việc, ừm, mà, gọi là, bỏ cái lựa chọn vẽ đó là một quyết định đúng đắn, đúng không?
Ừ, đúng rồi đấy, tại vì mình nghĩ là thật ra là mình mình rất là thích vẽ đấy, thế nhưng mà mình lại không có năng lực ấy. Mình nghĩ là đôi khi con người sẽ phải ừ, con người sẽ phải chấp nhận sự tầm thường của bản thân. <laughs>
À. Như kiểu, ưm <laughs> À, <laughs> như kiểu, vẽ chỉ nên dừng lại ở mức là sở thích thôi, đúng hông bạn? <laughs>
Ừ, đúng rồi đấy, chứ để kiếm ăn thì mình không thể tranh giành nổi với những cái bạn mà thật sự có tài năng.
Hơi khó. <laughs> Rồi hiểu. <laughs> Ờ, vậy thì theo bạn thì điều gì quan trọng nhất á là khi ờ, khi học lại từ đầu là gì? Kiểu như, kiên nhẫn, tự tin hay là đam mê á?